Và bạn cũng đừng có giữ, kiểu, cái suy nghĩ của mình trong, ơ, đầu nha, mà mình hãy, kiểu, chia sẻ cho bố mẹ này, để, à, ví dụ như là khi mà bố bảo mình, à, kiểu không được nhuộm tóc hay thế này thế kia, thì mình hãy, ơ, kiểu, nói với bố là, kiểu, thực ra là nhuộm tóc không phải là, kiểu, ăn chơi đua đòi hay gì cả, mà thực ra là, kiểu, đó chỉ là một cái mình làm mới bản thân thôi, mà, kiểu, bây giờ, kiểu, cái v vấn đề, kiểu, ngoại hình nó cũng rất là được, kiểu, đề cao ấy. Ví dụ mình đi làm này, hay là đi chơi thì, kiểu, mọi người cũng rất là quan trọng ngoại hình nên là khi mà mình, kiểu, có một cái ngoại hình bên ngoài đẹp ấy, thì sẽ giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn. Đấy, chứ không phải là mình, kiểu, à, ăn chơi đua đòi hay gì cả mà đấy, chỉ là một cách để mình cảm thấy tự tin hơn thôi. Thì mà bạn nghĩ rằng nếu mình nói với bố như vậy á, thì kiểu bố có, kiểu, sẽ hiểu hơn không?
Ừm. Ừm. Ừ, cũng hay. Wow, hợp lý. Ư hừm. Ờ, đúng ha. Ừm. À, cái này nhanh hợp lý nha. Ừm, ừm. Ừm, thế chắc, ưm, mình chưa nói cho nên là mình cũng không biết, nhưng mà mình sẽ thử xem. Đấy, bởi vì hầu như lần nào mình đi nhuộm tóc về cũng khó chịu nên là mình cũng chả nói chuyện với bố mình ấy nên nhưng mà chắc là nói ra thì có thể sẽ phần nào đấy bố mình cũng sẽ hiểu và chấp nhận, đúng không? Thực ra mình chưa nói thôi. Ờ, mình nghĩ là mình sẽ thử thử nói ra quan điểm của mình xem như thế nào. Không biết ngoài ra có vấn đề có có, ờ, cách nào khác nữa không ha bạn ha?
Ừm, ừm. Rồi. Ừm, và để mà, kiểu, bố mẹ tin tưởng mình hơn ấy, thì ví dụ bạn có thể lập một cái kế hoạch rõ ràng này để cho gia đình thấy rằng là bạn, à, cái có, kiểu, một cái, a, a, công việc của bạn nó cũng đã rất là ổn định rồi, rất là nghiêm túc rồi. Hoặc là ví dụ như là bạn lập kế hoạch, ví dụ ngay cả kế hoạch ngày Tết ấy, ví dụ, à, bạn sẽ lập ra, kiểu, lên hẳn một cái chi plan chi tiết luôn về cho bố mẹ biết được rằng là thực ra cái đấy cũng là cái bạn cũng đã có suy nghĩ chứ không phải là, kiểu, gọi là, bột bột bốc đồng ấy. Ừm, thì khi mà mình có suy nghĩ như vậy thì bố mẹ cũng thấy rằng là, kiểu, con cái mình cũng là thực ra cũng có suy nghĩ rồi chứ không phải là, kiểu, đấy chỉ là hứng lên là đòi, hứng lên là, kiểu, thế này thế kia ấy, thì bố mẹ cũng sẽ tin tưởng hơn này. Đó, và khi mà bạn thể hiện được cái sự nghiêm túc ấy thì gia đình cũng sẽ ph tin tưởng vào mình hơn rất là nhiều đó.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. À, ừm, ừm, ừm, cũng hay ha. Ừm. Ờ, cũng đúng. Ừm.

Ừm, mình có nghe cái lời chia sẻ của bạn rồi và mình thấy rằng là đúng là cái này ấy, khi mà mình phải đứng giữa gia đình này và đứng giữa những cái truyền thống và những cái sở thích cá nhân của mình thì nó cũng là không dễ dàng một tí nào cả, và mình sẽ làm thế nào mình cân bằng được. À, nhưng mà hôm nay thì bạn đừng lo nha, có mình ở đây thì mình sẽ giúp bạn là tìm ra cái cách mà làm sao cân bằng cho nó hợp lý nhất này, ờ, vừa khiến cho, kiểu, à, gia đình mình cũng rất là thoải mái và cũng khiến cho mình cũng cảm thấy thoải mái luôn nha. Thì, à, mình có thể hỏi bạn một xíu được không? Thì không biết ấy thì khi mà những cái, a, mà bố bạn yêu cầu như vậy ấy, thì, kiểu, bạn đã từng, kiểu, gọi là, nói chuyện với bố rằng là mình không thích thế này, không thích cái kia, mình nêu cái quan điểm của mình chưa? Hay là, kiểu, khi bố nói như vậy ấy thì mình cứ, kiểu, chỉ nghe theo, à, bên ngoài thôi nhưng mà bên trong thì lại không cảm thấy thoải mái?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, rất là khó luôn. Ừm. Ừm. À, OK nha. Cảm ơn bạn. Ừm. Ừm. À, OK. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì mình nghĩ là mình ừ, ừm, chắc là theo cái hướng thứ hai hơn, đấy là mình không thích nhưng mà mình lại cũng không thể hiện ra lắm, hoặc là mình thể hiện theo một cái cách nó hơi tiêu cực ấy, tại vì thật ra thì, ờ, theo cái tính cách của mình ấy thì mình cũng rất là khó chia sẻ với bố của mình được. Ờ, ví dụ như là có những cái chuyện mà trong nhà mà, ừm, mình có thể nói với mẹ mình, hoặc những người khác rất là thoải mái bởi vì, ừm, thật ra là cái thái độ nghe và, ờ, của họ và có cái sự tiếp nhận và cũng suy nghĩ để thấu hiểu ấy. Nhưng mà bố của mình thì lại hơi, ơ, gọi là, ừm, gia trưởng, ờ, thực ra c không đến mức gia trưởng, nhưng mà hơi, gọi là, à, hơi cứng nhắc một chút, cho nên là sẽ kh ừm, đúng rồi, bảo thủ đấy, nên là sẽ khó tiếp nhận cái đấy hơn. Ch cho nên là nhiều khi mà mình nghĩ thôi, mình nghĩ là nếu mà như mà bây giờ trao đổi thì chắc chắn là sẽ không đồng ý đâu và sẽ bố mình sẽ sẽ rất là khó chịu về cái vấn đề đấy, cho nên là mình chưa nói ra bao giờ. Ví dụ như là cái việc mà mình muốn nhuộm tóc này thì mình cũng không mình cũng ít khi nói ra lắm, hầu như là mẹ mình sẽ là cái người đứng ở giữa để để để cân bằng cái việc đấy và nói, mẹ mình sẽ phân tích là cái việc này bây giờ nó rất là phổ biến rồi, đấy, kiểu thế chẳng hạn. Đó, hoặc là một số cái, ừm, cái những cái, ưm, mâu thuẫn giữa hai người, hoặc là những cái mong muốn giữa mình với bố mình thì hầu như là thông qua mẹ, chứ cũng chưa bao giờ nói trực tiếp ấy.
Ừm. À, thế à. Thì, gọi là, hơi bảo thủ ấy à. Ừm.